¿Qué onda? Oye, me gustaría poder como, eh, contarte una pequeña situación, eh, digamos que últimamente me siento un poco, digamos cohibido, un poco digamos, pesado con en cuanto a la relación que tengo con un amigo, y es que, pues, yo actualmente en su actual relación veo como muchos focos rojos donde, pues, ya hay hasta como ciertos signos de violencia tanto física como psicológica, eh, veo como momentos donde realmente puede haber como una situación que escale a mayores, donde, pues, la otra persona pueda salir como herida pero, pues, también sé que mi amigo está como en ciertos, eh, digamos, parámetros emocionales, psicológicos, que pueda hacer que mis palabras hagan que se sienta como ofendido, o o hasta que pueda como entender que estoy ofendiendo a su pareja, y y creo que, pues, es una situación un tanto complicada para mí porque, pues, no me gusta verlo, digamos, de la forma en la que está actualmente, ¿no?, y pues, me gustaría como poder ser como más honesto, pero sin ser como sin sonar como alguien agresivo también, entonces, pues, no sé si tengas por ahí, este, algún consejillo, o o o que algún amigo tuyo ha haya pasado por algo similar, y que me puedas como ayudar a manejar como estos sentimientos y esta situación.
Oye, pues primero que nada, eh, qué qué bueno que tengas la la libertad de poder decirme esto. Eh, vamos a vamos a checar qué ocu qué qué podemos hacer, y verás que todo va bien. Pero me gustaría saber un poco más acerca de esta relación que tienes con este amigo en particular, ¿dónde lo conociste, desde hace cuántos son amigos, cuáles son sus gustos en comunes, qué cuál es su relación ahora, siguen compartiendo mucho tiempo juntos?
Okey. Pues, digamos que a esta persona yo lo considero como 1 de mis mejores amigos, nos conocemos quizás alrededor de pues no sé, ya ya ya más de 10 años, yo diría. Este, quizás 14 años de amistad. No nos conocimos cuando yo todavía iba a a lo que aquí se conoce como la secundaria. Y pues él él era un poquito más grande que yo, bueno, él es un poquito más grande que yo, entonces, pues, a pesar de que había esa como diferencia de edad, pues, logramos como congeniar mucho con ciertos temas, ¿no? Ya, eh, con videojuegos, música, este, actividades como el skate, o o la bicicleta, pues, eran cosas que que nos hacían que pudiéramos pasar como muy buen tiempo, pues, de calidad. Este, mi amigo, pues, digamos que tuvo la oportunidad de migrar de país, entonces, este, él vive con su pareja y con sus hijas, eh, en Canadá. Entonces, pues, si bien ahora la la amistad, pues, continúa, ya no está a un ritmo como tan constante, ¿no? Por por por la cantidad de kilómetros que hay de separación, pero, pues, afortunadamente, seguimos, este, hablando ya sea por llamadas, o por algún juego, eh, nos compartimos como memes diarios, cosas así. Entonces diría que estamos en un buen momento de de, pues, como de nuestra amistad, ¿no?
Okey, sí, bueno, es por lo que me comentas, es una amistad larga, que se ha construido en en base a muchas relaciones, eh, como cosas en común que tienen, desde el skate y todas estas actividades que realizan juntos, y que, bueno, a pesar de la distancia, pues, se siguen siguen manteniendo este contacto, y pasando, ah, buenos momentos. Me comentaste que, bueno, que hay algunos focos rojos en esta amistad, que te han hecho como sentirte incómodo, incluso dudar en expresar tus sentimientos para, pues, para no hacer que este, estos problemas vayan escalar, ¿no?, pero cuéntame un poco más acerca, pues, justamente de estas de estos, eh, llamados focos rojos que que mencionaste, ¿en qué forma se han los has percibido, qué tipo de cosas te han hecho pensar que quizá, eh, pues, si le mencionas algo a tu amigo lo vaya a tomar a mal?
Pues digamos que, yo conozco a a su pareja también, desde que vivían acá entonces, pues pues yo jamás me he metido como en la relación de decirle a a mi amigo, oye, pues no, no hagas esto, o deberías decirle esto, o algo parecido, ¿no?, porque, pues, a fin de cuentas, solamente ellos saben, ¿no?, qué pasa en esa relación al 100%. El problema es que actualmente, creo que han habido situaciones donde quizás la escalada de la intensidad de sus, pues, de sus problemas y de sus peleas, pues, ha llegado a momentos donde se han llegado como hasta aventar cosas, a usar palabras, pues, fuerte, un tanto fuerte para referirse uno al otro, y digamos que a mí me encantaría poder decirle que, pues, que se salga de ahí, ¿no?, que busque otras maneras de de interactuar con sus hijas, que que que se separe, que, pues, que básicamente que huya, ¿no?, de ese lugar tan horrible.
Okey.
Pero, pues, también sé que no yo no vivo con las mismas condiciones que él, ¿no?, en el sentido de que, pues, él allá está solo, sí no tiene como amistades, eh, digamos, en un gran rango, vive te eh, él, pues, tiene como prioridad vivir con sus hijas, ver ver el crecimiento y, pues, digamos que de un modo u otro él, pues, sí tiene como cierto apego emocional a esta persona, ¿no?, entonces, a aunque pasen ese tipo de cosas, él él se las aguanta, y él me dice no no pasa nada, ¿no?, yo yo sé que después va a reflexionar sobre lo que pasó, sobre lo que me hizo, y pues vamos a ir como creciendo los 2 juntos. Pero, pues, ya cuando, digamos, veo a mi amigo que que realmente lleva días prácticamente llorando, pues pues, no creo que sea algo muy sano, ¿no?, pero me da miedo que
Claro. Okey.
que piense que estoy intentando como romper su relación por algún otro tema, y no me gustaría como perder la confianza con él.
Sí, claro, sobre todo porque, pues, es una relación de de muchos años que se ha construido, eh, eh, a lo largo de justo mucho tiempo, y y que, bueno, tú conoces a tu amigo y has visto estas eh, actividades un poco, pues, violentas, ¿no? Oye, cuéntame un poco más acerca de eso, ¿has visto algunos otros episos episodios en los que tu amigo haya reaccionado de esa forma, que haya tenido como esta parte quizás un tanto violenta, eh, o es la primera vez que tú que tú notas esto?
Pues ya llevan un ratito, digamos, con este tipo de de momentos, y si bien, pues, jamás se han como llegado al extremo de decir que que se van a golpear, o algo parecido, pues, a veces, sí sacan su frustración con con los objetos del otro, ¿no? Por ejemplo, eh, hubo en alguna ocasión donde, eh, pues su pareja estaba como muy enojada porque él, este, creo que no había sacado a los perros a caminar o algo así, y esta chica tomó su Xbox y lo azotó en el piso, ¿no? Entonces eso provocó que hubiera una una tensión muy fuerte, eh, entre ellos 2 y empezaron como a gritar, y a decirse de cosas. Entonces, pues yo llegué a pensar que si si, digamos, que se rompe, digamos, como esta este respeto por los objetos del otro, pues no me gustaría que que justamente
Okey.
dejaran de
Sí, que escalara.
que escalara, ¿no? Justamente que que escalara, y que de repente ya no les importara como el cuerpo de la otra persona, y y se dieran como a rienda suelta, porque creo que esa es la peor situación posible, y y pues le podría como llevar mu muchísimos problemas a ambos.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, eh, te entiendo como para esta parte que dices que no quieres que que esto escale porque has visto estos pequeños focos rojos, pero, mm, oye, vamos a a profundizar un poco más, ¿te te daría miedo, pues, ser honesto con tu amigo y que a causa de eso pierdas su amistad?
Pues creo que eh, a pesar de todo, ser honesto creo que es como quizás el deber que tengo que tomar, y decirle
Claro.
pues que las cosas están mal, ¿no? Que tiene que afrontar la idea de que, que si bien su si su vida por el momento no corre peligro, podría correr su vida peligro después, entonces, este, y y me refiero a su vida no en el sentido como de de pues, sus modos de vida, ¿no? O sea, que vea crecer a sus hijas, que pueda como ver, este, tener como esta relación de familia, que pueda como pues generar bonitos recuerdos, ¿no? A de de esa relación, y creo que está en el camino donde pues, eh, puede como crecer mucho resentimiento entre ellos, eh, ¿qué tal que no lo dejan ver a sus hijas después de la separación? Entonces creo que, lo que a mí me gustaría así p como decirle o buscar que tiene que romper esa relación y terminar en los mejores términos posibles, para que, pues no p no pierda contacto, ¿no? Con su ahora familia.
Okey. Sí, su eh, la verdad que te te comprendo todo lo que lo que quieres decir, cómo te sientes, cómo estás en una posición, pues, no tan favorable, porque estás entre arruinar la vida de tu bueno, decirle y romper quizás la vida de tu amigo, la vida actual que tiene y, bueno, también guardar un poco esta confianza que tienes con él. Y yo lo que te recomendaría es que tengas bien claro qué es lo que quieres, eh, qué es lo que quieres hacer y si tu decisión es cómo ser claro, eh, con esta persona, la sinceridad y todo esto, pues, que practiques c un poco la forma en la que se lo vas a hacer saber. Quizá, em, pues platicar con alguien más que conozca a esta persona, alguien más de su familia, para que puedan intercambiar un poco, pues, ver cómo se siente el otro, quizá e esta persona también haya haya notado estos cambios de actitud, estos, eh, focos rojos en la otra persona o en la relación. Y, bueno, si así lo deciden, pues, eh, intervenir, pero siempre en el momento y el lugar adecuado, ¿no? Para conversar, quizá en medio de un juego que que hacen que ustedes organizan, una un momento en el que ambos se sientan calmados, y que tú puedas plantearle, pues, que estás viendo estas actitudes que no te parecen acordes a a lo que son ustedes, ¿no? Y sobre todo él. Y, pues, eso eso ba es básicamente eso para que la otra persona no no se sienta atacada, que que tú establezcas como esta parte de decir: "Bueno, yo siento esto, y como te conozco desde hace mucho tiempo, pues, me gustaría que supieras cómo cómo me estoy sintiendo". Y y de esa forma, y ah, seguramente como tu amigo es alguien con quien con quien has construido, eh, muchas cosas, pues lo va a tomar bien.
Okey, sí. También podría ser, sí. Sí, claro. Sí, la verdad es que, no había pensado como en la parte de de quizás pedirle ayuda también a sus familiares, que es como su otra gran ancla que tiene, digamos, en cuanto a interacciones, ¿no?, entonces, es probable que si que si algunas otras personas como sus tíos o su mamá, este, alcanzan a ver como estas mismas situaciones, pues, podamos como manejarlo de una forma un poquito más, se podría decir como hasta profesional, que no se vea como una especie de de como de: "Oye, es que", como de reclamo, o como de de chisme, y creo que podría ser como la manera más viable que él pueda ver que, pues, que es una situación que nos preocupa a mucha gente, ¿no?, que no es una que no es como una alusión de mi parte, o que no es como alguna especie de de como treta extraña, y creo que sí es la la es el camino más viable, también creo que, esa parte de practicar, ¿no?, de saber qué le tengo que decir, y y qué formas tengo que so usar, creo que, lo más cuidadoso que tengo que hacer es con algunas palabras, pero oye de verdad muchas gracias, ocupaba realmente poder expresar esta situación.
Claro. Sí. Sí. No, al contrario, y la verdad de que espero que salgan de esta, y que sigan manteniendo su su relación de amistad.